İnanmadım. Ona tam tersini göstermek istedim ama bunu yapabilmek için çünkü kendime güveniyordum ama bunu, eee, karşı tarafa iletebilmek için de dili konuşabilmem lazım malum. Eee, o yüzden çalıştım, zaman verdim kendime, oldu ama mesela şeyi fark ediyorum, şu anda bunu anlatırken de o aklıma geldi bir anda böyle, belirdi. Eee, "Ne kadar güzel konuşuyorsun bu dili, hani, sonradan öğrenmiş gibi değilsin." diyenlere "Gerçekten mi? Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum." dedim çok uzun bir süre. Hani, bu örneği verebilmem bile benim için bir adım. Aynen öyle. O bu onu başarı olarak görmüyordum çok uzun süre demek ki bak, tamamen ters tarafına çevirmişim bunu zamanla kendimiz belirliyoruz.
He. Evet, evet. He he. He. He, aslında başarını mı kabullenemedin bir süre? Evet, evet. Ne kadar psikolojik ve ne kadar anlaşılabilir bu durum. Çok çok, eee, zihinsel bir süreç aslında. Bir çaban var, emeğin var, emeğinin olumlu sonucu var ve senin emeğin, sonucun takdir ediliyor. Yine de üstüne almayabiliyorsun bunu. Aslında ne kadar psikolojik yanına vurgu yapıyorsun sanki.
Hı hı. Hı hı. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Bazen görmemizi engelleyebiliyor işte karşımızdaki, eee, insanlar. O yüzden bir bakmak gerekiyor, hani, bu insan bu konuda beni yargılamaya, eee, yetkin mi gerçekten yoksa değil mi? Eee, böyle. <chuckles>
He he. He he. Peki, bu başarısızlık sonrası tekrar yola çıkacaksın. Eee, hadi az önce küçük adımlardan bahsettin, ufak ufak ilerlemekten. Tamam, onu da uyguluyorsun. Ya, bu tüm bunları yaparken motivasyon nasıl korunacak?
Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, bence kendisini kişinin I hı.
Çünkü bir başarısızlık var, onu sormak istiyorum. E, geçmişten gelen bir başarısızlık var. Bu senin 2'nci yola çıkışın.
I hı, evet. Olsun deneyimlisin, aynı yola, aynı, ııı, çukura düşmeyeceksin.